आजकल मेरी ज़िंदगी में बहुत ऐसी समस्याएँ आ रही हैं। सबसे पहले तो ,मैं अपने घरवालों को मैं इस ना डर रही हूँ कि मैं उन्हें कुछ चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पा रही हूँ कि, मैं कैसे किसी चीज के लिए मना करूँ। राय अपना रख ही नहीं पा रही हूँ, इतना डर रही न डरना हो रहा है मेरे लिए। तो अ, एक बार ऐसा हो रहा है कि मेरी फैमिली सब मुझे रिश्ते दिखाने के लिए ल लेके चले गए थे और म मैं वहाँ पे सब कोई बैठे हुए थे। मैं इतना घबरा रही थी कि मैं कैसे अपना राय रखूँ, कैसे अपनी बातें मैं वहाँ पे रखूँ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। पर कोई भी परिवार में से मेरी बात समझ नहीं रहा था, बल्कि मैं अपना राय वहाँ रख नहीं पाई। सब कोई वहाँ पे हाँ हाँ करके घर आ गए हैं। और मैं अभी अपने दोस्त लोग से भी बातें की हूँ तो ऊ लोगों की भी उम, क करीबन सब दोस्त की मेरी शादी हो चुकी है, तो ऊ लोग भी मेरी मेरे को बोल रहे हैं कि तुम भी शादी कर लो, क्यों नहीं कर रही हो? तो वो लोगों को भी मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि आखिर मैं उन लोगों को कैसे समझाऊँ कि मुझे अभी श शादी नहीं करनी है। मुझे अभी पढ़ाई करनी है अपने करियर में मुझे अभी आगे बढ़ना है।
हाँ, हाँ। हाँ।
तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि अपनी राय मैं कैसे रखूँ? अपना डर मैं कैसे खत्म करूँ? अपनी जिंदगी को थोड़ी आसान बनाना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। पर ना ही मेरे परिवार वाले समझ रहे हैं, ना ही मेरे दोस्त, ये सब मेंरा कोई अब ऐसा ह रहा ही नहीं है कि अपने दिल की बातें रख सकूँ और उन्हें बता सकूँ कि वो जाके थोड़ी अपने मेरे परिवार को बताएँ कि मुझे अभी ये सब चीजें अभी नहीं करनी है, मुझे अभी आगे बढ़ना है, अभी आगे पढ़ाई करनी है। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ लक्ष्य है, जिसे हासिल करना है और अपने म अ, उनको भी दिखाना है जो बोलते हैं कि लड़कियाँ सिर्फ शादी करने के लिए बनी हैं। तो मुझे बहुत घबराहट होती है, इसकी वजह से मैं पढ़ाई में भी असर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अपने परिवार इस सबको कैसे बताऊँ कि मुझे अभी ऐसा नहीं करना है। तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि मैं ऐसा क्या करूँ जो अपना डर को खत्म कर सकूँ?
जी, हाँ। हाँ। जी, तो आपको कुछ अ, सुझाव देने से पहले कुछ प्रश्न आपसे जानना चाहूँगा कि यह डर किस तरह की बातें बोलते समय होता है, छोटी बातें, बड़ी चुनौ अ, ब बड़ी चुनौतियाँ मतलब, या फिर विवाद वाले मुद्दों में?
जी, म विवाद वाले मुद्दों में तो नहीं बट, पर मैं फिर भी प अपना प्रश्न रख ही नहीं पाती हूँ किसी भी चीज़ों में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे रिश्ते की बात हो रही थी, फिर भी मैं अपना राय नहीं रख पाई। मैं अपना डर वहाँ पे इतना मुझे सामने वाले को देख के मुझे इतना डर लगने लगा कि मैं अपना राय ल रख ही नहीं पाई, बल्कि मैं क्य अपने भाई थे जो मेरे बहुत उम, करीब हैं, मैं उनको भी नहीं बोल पाई कि चलिए, मेरा शादी अभी मत कराइए, मैं मैं नौकरी कर रही हूँ, मैं खुद से व अपना क नौकरी करके पढ़ाई कर रही हूँ। फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं शायद वो अव रिश्तेदारों के दबाव में ऐसा कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ?
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो अक्सर अ, कौन लोग मौजूद रहते हैं जब आप बोलने से डरते हैं, क़रीबी या बड़े ग्रुप वाले?
अधिकतर तो क़रीबी लोग ही रहते हैं। देखिए ब रिश्तेदार ये सब तो रहते ही हैं ब उस समय तो हम मैं और कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ रिश्तेदारों के सामने तो मैं इतना डर जाती हूँ कि मैं कुछ बोल ही पाती हूँ, अपनी राय रखना होता है सो मैं राय अपनी रख ही नहीं पाती हूँ। मैं राय रखने की बजाय मैं वहाँ से उठके चली जाती हूँ, मुझे इतना बेचैनी होने लगता है, मेरा हाथ-पैर पूरा काँपने लगता है। मैं बहुत को मैं अपनी एक डॉक्टर से भी मैंने मिला था कि र का काश! मेरे साथ ऐसा ना हो। तो पर वो भी बोले कि, "ये देखिए, ये आपकी मानसिक स्थिति है, आप थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, आप स्थिर होइए, कहीं घूमने जाइए, तो आपके साथ ये स्थिति नहीं होगी।" तो डॉक्टर भी ऐसा कुछ मुझे स्पष्ट नहीं बता पाए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आख़िर मैं क्या करूँ।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। मैं समझ सकता हूँ। तो मतलब क्या पहले कोई घटना हुई थी जिन स से या फिर जिस घटना के बाद से आपको ये डर ज़्यादा हो गया?
नहीं, घटना ऐसा तो नहीं, पर एक घटना हुई थी। मैं हम लोग सब परिवार वाले सब बाहर गए थे, तो मम्मी ना मुझे एक अम, अ, बात बोली थी, मुझे याद नहीं है कि आखिर वो क्या था, पर एक बात बोली थी। इसकी वजह से मैं वहाँ पे एक राय रखी थी कि मम्मी पूछी, "तुम क्या तुम इसमें क्या बोलना चाहोगी?" तो मैं इस ज इस बारे में मैंने राय रखा था और वो राय गलत हो गया था। तो मुझे इतना उस दिन उस दिन मैं बहुत रोई, बहुत घबराई मैं, मैं इतना रोई थी कि उस दिन मेरा तबीयत खराब हो गया। उस दिन से मेरे अंदर एक खौफ़ जैसा बैठ गया कि अगर मैं किसी को राय दूँगी, तो वो बहुत गलत हो जाएगा या फिर अ, उसकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस वजह से मैं अपने लिए भी खड़ा नहीं हो पाती हूँ, डरना व डरने लगती हूँ और अ, घबरा जाती हूँ पूरा। जी।
हाँ। अच्छा, जी, जी। हाँ, हाँ। सकता हूँ इस चीज़ को मैं। तो जी, मैं आपसे अ, ये भी पूछना चाहूँगा कि आप अ, चाहते क्या हैं, बिना झिझक के बोल पाना, संबंध बचाना या किसी विषय पर असर डालना?
मैं चाहती हूँ कि बिना झिझक के मैं बोल सकूँ, कहीं भी अपना राय रख सकूँ, ताकि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का या फिर कहीं भी अगर मैं काम भी करूँ, तो मुझे घबराहट ना हो। मैं कहीं भी अपना राय, अपना अ, बातचीत रख सकूँ, सामने वाला मुझ पे दबाव ना डाले, मैं ये चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं होता है, इसका उल्टा होता है कि लोग मुझ पे ज़्यादा दबाव डालते हैं, मेरे परिवार में, दोस्त सब तो, इस वजह से।
हाँ। हुँ, हुँ, जी। हुँ, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुलकर अपनी चीज़ें रखने की कोशिश की हो, है ना? और वैसे में जब आपने चीज़ें रखी थीं, तो लोगों का क्या रिएक्शन था, लोगों ने किस प्रकार आपकी बातों को रिएक्ट किया था?
जी, मैंने एक बार अपने भाई से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि, "देखो, जाओ तुम, अपने मम्मी-पापा पास बात रखो, तो तुम टेंशन मत लो तुम अ उ समझेंगे, मम्मी-पापा हैं, क्यों नहीं समझेंगे।" तो मैं एक बार चली भी गई, उनके कमरे में गई, फिर मैं उनको बात रखी। तो मैं बोलने ही वाली थी, थी पापा ब अ, बोल दिए कि, "नहीं, तुम्हा तुम जो भी बोलती हो, तुम गलत बोलती हो। तुम्हारा राय हमेशा सही नहीं होता है। हम लोग माँ-बाप हैं, तो तुम्हारा गलत नहीं सोचे" उन्होंने मुझे डाँट के इतना डाँट दिया कि मैं रोने ही लगी, उसके बाद तो मैं रख ही नहीं पाई। फिर मैं अपने दोस्तों लोग के पास अ, मैं सोची स चलो, वो लोग थोड़ा सहायता कर देंगे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कम से कम वो म कम से कम मेरे बा माँ-बाप को समझाएँगे। पर वो लोग भी ऐसा कुछ नहीं, उल उल्टा वो लोग कह रहे थे अ, "शादी कर लो, पढ़ाई हो सकता है।" पर सबकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता, शादी के बाद पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो वो लोग भी नहीं समझे, और मैं इस स्थिति से निकल ही नहीं पा रही हूँ, पता ही नहीं चल रहा, आखिर मैं क्या करूँ।
जी, मैं समझ सकता हूँ, तो मतलब अ, क्या कोई आपका ऐसा अ, मित्र कोई बचा नहीं है जिससे आप ये चीज़ें खुलकर रख सकती हो? और अगर आप मित्र से ये सारी चीज़ें अ, बोलती थीं, तो वो क्या करते थे आपके, मतलब उनका क्या वो रहता था?
देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं मित्र इ, सब को बोलती थी, तो उल्टा मुँह मुझे बोलते थे कि, "तुम क्यों नहीं करना चाहती हो, क्योंकि शादी के बाद भी तो पढ़ाई हो सकता है।" पर ये मैं नहीं मानती हूँ, शादी के बाद पढ़ाई शायद ही हो पाती है क्योंकि बहुत ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो पढ़ाई हो पाती है। तो मैं उन लोग के पास जितना ही उन लोगों से समझाने कोशिश करती थी, अपना राय रखने की कोशिश करती हूँ, पर वो लोग नहीं समझते हैं, न और ऐसा कोई तो मेरे मित्र नहीं है जो समझ सके। मैं इतना ही बेबस हो चुकी हूँ, मैं अपने भईया को ही बोलती, पर वो भी एक तरह बेबस हो चुके हैं, क्योंकि मम्मी-पापा के बाहर वो भी नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं किसको बताऊँ जो मेरा दिल की बातें समझे और मेरी परिवार को जाके समझाएँ कि वो मेरे साथ इतना क अ, क्रूर व्यवहार ना करें, थोड़ा नरमी से मेरे साथ पेश आएँ, और मेरी ज़िंदगी थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करें। जी।
हाँ, हाँ। हुँ, समझ सकता हूँ। देखिए, ये तो बड़ी गंभीर समस्या सबसे पहले आपने बताई कि अपनी बातें खुलकर ना रख पाना लोगों के सामने, है ना। क्योंकि आज के युग में ना शायद इंसान काफ़ी ज़्यादा डरने लगा है अ, जज होने की जो एक संभावना होती है, वो बढ़ चुकी है, लोग जज बहुत करते हैं। आप कितने भी ज़्यादा अच्छे हो, कैसे भी आपकी विचारधाराएँ हों, है ना, लोग जज काफ़ी ज़्यादा करने लगते हैं। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊँ ना, सबसे पहले तो आप अपनी बातों को लेकर श्योर हो जाइए कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको क्या असलियत में करना है। सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि दूसरे, ठीक है, आपके माँ-बाप, ये सारी चीज़ें मतलब अ, इनकी बातें सब आपकी भलाई के लिए ही होती है, मगर सबसे महत्वपूर्ण होता है अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीज़न ले रहा है, क्या वो आपके हित में है, क्या वो आपकी भलाई कर रहा है, क्या आप उस डिसीज़न के बाद खुश रह पा रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, है ना। तो किसी भी व्यक्ति का कोई भी बात मानने के पहले, है ना, आप अ, कोई भी बात खुलने के पहले, है ना, आप सबसे पहले तो ये देख लिया करिए कि आपको क्या चाहिए, है ना। आप अपने अ, उन डिसिज़न्स से क्या करना चाहते हैं, दूसरों की बातों पर ज़्यादा आप वैल्यू देना चाहते हैं या फिर खुद के पीस को आप अ, प्रायॉरिटी करना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे में जब आप अपनी चीज़ को फ़ाइनलाइज़ कर लोगे कि आपको क्या चाहिए, तब आप दूसरों के सामने एक प्रस्तावना शायद रख पाओ। अब देखिए अ, राय मतलब अपनी राय बताने से डरना मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है, है ना, म कहीं घूमने जाना है, है ना, और आपको अ, वो जगह नहीं पसंद जहाँ लोग चूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पहाड़ी इलाके में घूमने जाना है और घरवाले बोले, "चलो, समुद्री इलाके में चलते हैं।" तो लाज़मी-सी बात है, वो चीज़ आपको नहीं पसंद आएगी। मगर आप शायद डर रहे हैं इन चीज़ को रखने से, है ना, कि यार अ, अगर मैंने बोल दिया, तो शायद घरवाले ऑफेन्ड हो जाएँगे, घरवाले शायद बुरा मान जाएँगे कि अ, "हम बोल रहे हैं यहाँ चलने के लिए अप अप अ, समुद्री इलाके में और ये हमारी बातों को ऑपोज़ कर रही है।" बट ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आप जब अपनी बातों खुलकर एक फ़ैक्ट के साथ रखी है ना, उन्हें बताइए कि क्या-क्या फायदे हो सकते हैं उस जगह जाने से अ, जहाँ पे आप जाना चाहते हो, है ना। जब आप उस जगह की फायदे बताओगी, कैसे आप पीस एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो पहाड़ों पे अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जंगल देखने मिल जाएँगे, झरने देखने मिल जाएँगे, है ना, कोई भी आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो, किसी भी सिचुएशन में। आप थोड़ा रिसर्च करके अगर आप बताएँगे फ़ैक्ट्स एण्ड फिगर के साथ, तो शायद मानेंगे लोग, है ना। और अगर नहीं भी मानते हैं, तो घरवाले ही हैं, वो प्रताड़ित थोड़ी करेंगे, है ना। घरवाले ही हैं, वो प्रताड़ित नहीं करेंगे, अब वो एक रज़ामंदी होती है, आपसी रबा रज़ामंदी होती है। तो शायद अगर उस समय वो आपकी बात नहीं भी मानते हैं, आपकी चीज़ों को नहीं सुनते हैं, तो अगले ट्रिप में शायद वो पहाड़ी इलाके पर चीज़ों को फ़ाइनलाइज़ करें, है ना, अगले ट्रिप में शायद आपकी बात सुनी जाए। तो यही चीज़ होती, अगर आप कभी अपनी चीज़ों को खुलकर रखेंगे ही नहीं, तो लोग हमेशा आपकी बात को दबाएँगे। अगर आप एक बार ध्यान से सबकी बातों को सुन करके अपना प्रस्तावना देते हो, अपनी बातों को रखते हो, तो लोग शायद अगली बार और रुचि से आपकी चीज़ों को सुनेंगे और उस समय आपकी बात को वैल्यू भी करेंगे, है ना। और दूसरा, अगर आपको डर लगता है किसी के सामने खुलकर कुछ भी बोलने से, तो एक बड़ा बढ़िया टेक्नीक है जो आपको मैं बोलूँगा आप अपना सकते हो, कि कोई भी प्रस्तावना अगर आपको किसी के सामने रखनी है बट आप उस चीज़ से घबरा रहे हो, कोई स्पीच भी अगर आपको किसी के सामने देनी है, तो सबसे बढ़िया तरीका है, एक शीशे के सामने जाके खड़े हो जाएँ और खुद से वो बातें ऐसे कहें कि सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है आपको, शीशे में भले ही आप हो। इसे करने से आपको सामने एक व्यक्ति दिख रहा होगा जो आपकी खुद की परछाई होगी, है ना। मगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सामने वाले व्यक्ति को वो प्रस्तावना कैसे देना है। जी।
जी। जी। जी। जी, जी, बिल्कुल, आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है। जैसा कि आपने मुझे बोला कि अपने माता-पिता को समझाने का, तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगी। और, और शीशे वाली बात तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं बिल्कुल इसको लागू करूँगी और मैं आज से ही इसे ना अपनाने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी जिंदगी और सरल हो सके और मैं अपने डर को खत्म कर सकूँ। आपने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी, इसका लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप
जी, मुझे पूरी उम्मीद है, आप इस अ, चीज़ से बाहर निकलेंगी। मैं हमेशा आपके सहयोग के लिए हूँ।